Allora, ti dico, la cosa che mi distrae di più in assoluto è il fatto che, ehm, spesso vengo interrotta proprio ciò mhmm, in quello che sto facendo, cioè entrano i colleghi, arriva una mail e quindi de mhmm, cioè se c'è scritto urgente devi rispondere, cioè non ho proprio la la gestione del delle cose improvvise, no, perché entra il collega, mi dice: "5 minuti." Poi quei 5 minuti diventano un'ora, e io in quell'ora ho perso tempo.
Okay. Mh. Certo. Giusto, giusto assolutamente capisco. Ecco, uhm, non hai pensato magari di, uhm, non lo so, dare una sorta di orari, no, di disponi di disponibilità, un po' come f se fosse una sorta di orario di ricevimento, di, uhm, come facevano gli insegnanti, o come fanno i medici, ecco. Che, mhmm, durante il corso della giornata, ecco, sei a disposizione del tuo team dalle alle per tutti i dubbi, tutte le perplessità, insomma l'aiuto pratico delle questioni eccetera, e, uhm, porti invece d determinati orari dove, uhm, non sei, tra virgolette, così "a disposizione", ma devi svolgere d cose più prioritarie che riguardano, appunto, la la la tua mansione lavorativa. Come la vedi questa cosa? L'avevi mai pensata? La pensi possibile?
Mh-mh. Mh-mh.